Eee, pertama, setelah jam makan siang itu kan istirahat dulu tuh di jam dua belas, eee
Mmm.
setelah itu enggak enggak ada inisiatif lagi sih, baru baru baru kepikiran, "Kayaknya coba lagi dulu aja deh. Kayaknya ini udah ganti orang." Gitu mikirnya gitu kan. <laughs> Gila ya? Tapi ternyata penolakannya tetap sama sih, eee, kayaknya dari hadiah yang dikasih enggak terlalu ber-value buat mereka ya untuk luangin waktu mereka sama orang ke mal tuh kebanyakan kan buat waktu sendiri gitu. Akhirnya sekitar jam 01:00 atau jam 02:00-an eee
Oke, om. Heeh, oke. <laughs> Mmm. Mhm. Mhm.
apa, ngobrol tuh, ngobrol capek, eee, stres, eee di di luar mal gitu ya, di bagian lobi. Aku duduk sama temanku, kita dua orang, "Gimana ya ini ya?"Eee, sementara, eee, hari itu harus ada nyetor data gitu ke kantor. Jadi dari kantor kan kayak udah ngasih ongkos dari Jakarta terbang ke Makassar, udah dipesanin hotel, hotelnya juga lumayan bagus sih itu. <laughs>
Oke, heeh, iya, mhm. Betul. <laughs> Berarti ada ada suatu beban dan tanggung jawab ya, Kak, jadinya?
Benar benar benar, kita benar-benar bingung gitu ya, "Gimana ya?" Terus ada temanku itu, seniorku itu, dia kepikiran "Aduh, kayaknya kalau mentok," eee, "aku minta bantuan keluarga aku deh." Aku belum kebayang tuh bantuan keluarga tuh maksudnya gimana gitu ya. Dia cuman bilang kayak gitu.
Oh. Heeh, gigih.
Aku ngikut-ngikut aja gitu ya.
Terus gimana tuh, Kak? Heeh, <chuckles> heeh.
Aku ngikut-ngikut aja, eee, terus, eee, s enggak selang berapa lama, eee, dia nelpon tuh, nelpon keluarganya, eee, cukup lama sih dia nelpon, habis itu nelpon, ada nelpon lagi tuh, ada, kayaknya enggak cuma 1 orang yang ditelepon gitu ya, ternyata temanku itu, eee, dia minta tolong sama ayahnya. Ayahnya itu kayak petinggi di perusahaan telekomunikasi gitu.
Mhm. Wah wah wah, iya i